Mais que mais d'où, tu penses que ça vient, finalement, cette évolution? C'est-à-dire que que pourquoi est-ce que les jeunes finalement ont perdu, heu, ce respect comme ça du professeur?
Bah Bah, ils ont peut-être perdu le res le respect envers, heu, tout, en fait, heu, alors, bon. Enfin, c
De L'éco ouais de l'institution de l'école même, quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais.
Ouais. L'institution et puis, heu, leur, heu, leur i leur leur, heu voilà, l l peut être le la de manière générale, heu, le système un peu, enfin, heu, quand tu es enfant, tu le tu t'en rends pas compte forcément, mais tu as beaucoup de choses qui que qui que que tu as en tu as envie de te rebeller en fait. Il y a eu un un moment, heu, c'est souvent symbolisé par m par le l 1968, hein, mais heu heu, il y a eu un un moment où les gens, ils en ont eu marre, donc heu, <chuckles> je pense que c'est arrivé, heu, de manière, heu, vraiment directe et l'école en a fait les frais, les profs en ont fait les frais juste parce qu'ils font partie de de l'éc de le du système, donc heu, ouais, j
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai. <chuckles> C'est vrai. Ouais, tu penses, ouais, ouais. Je je je posais la question, tu sais un peu aussi sur l'évolution des métiers, réseaux sociaux. Moi je me dis, tu vois? Aujourd'hui un jeune il se dit: «Mais attends pourquoi, heu, pourquoi apprendre telle ou telle chose à l'école, pourquoi m'embêter à à apprendre par cœur, heu, tu vois? Je sais pas, des cours d'histoire dont je je m'en fiche complètement, alors qu'en fait je me mets sur TikTok, je fais telle et telle vidéo et je gagne de l'argent?» oui il y a ce côté-là aussi dont je me pose la question un petit peu.
Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est t c'est tout à fait, heu, c'est totalement vrai. Peut-être qu'il y a le côté, heu, on voit plus trop l'intérêt d'aller à l'école et heu, même dans ma génération, il y avait un peu ça parce qu'on se disait, heu: «De toute façon qu'est-ce que je vais faire avec, heu, le avec, heu, je sais pas, heu, l'histoire», tu vois? «Qu'est-ce que je vais en faire?» heu, et p et puis quand tu deviens adulte, tu vois? Normalement tu aimes apprendre des choses, tu vois? Mais quand tu es enfant, heu, tu as quand même, heu, une chance d'avoir, heu, des cours sur un peu tout et tu tu veux pas t'y intéresser parce que tu y vois pas d'intérêt, mais le l'apprentissage en soi, c'est censé être, heu, intéressant. Il y a pas que le le fait de trouver un métier ou ou de faire carrière, hein, on peut juste aimer apprendre et et c'est là que la pédagogie est importante aussi parce que, bah, quand tu dois te forcer à, entre guillemets, «à apprendre» un truc qui te plaît pas, heu, ben, il faut que le prof, il soit assez, heu, captivant pour te le faire, heu, pour t'y faire prendre goût, quoi.
Qu'est-ce que tu en penses? Mmh mh. Oui. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, et qu'est qu'est-ce que tu penses, justement, parce que là on parle de profs, mais les les parents, heu, si tu si tu étais face, justement, à un enf à ton enfant, quoi et heu, qu'il te disait: «Non mais attends papa moi, bah, à l'école, heu, pourquoi tu veux que j'aille à l'école? Ça sert à rien. Pourquoi tu veux que j'apprenne tel ou tel cours?» B heu heu, en tant que parent à ton avis comment on réagit?
Ouais. Ouais. Ouais.